Rồi, à, mình thấy là dạo gần đây là những cái bệnh nó càng ngày nó càng phát triển, và nó nhiều hơn và nó ra những cái bệnh mới á. Thì một trong những cái nguyên nhân á là do vi khuẩn, và đặc biệt là từ thực phẩm nè. Ví dụ như là vi nó sẽ tạo ra một cái gì đó mới, chưa biết được những cái bệnh về đường ruột, xong rồi nhiễm khuẩn từ thịt, à, hải sản hay là rau á. Hồi xưa là sẽ có cúm gà, nhưng mà đâu ai biết là sau này nó sẽ có cái gì đó nữa, kiểu vậy. Thì mình phải kiểm soát cái nguyên liệu đầu vào chứ, đúng hông?
Ơ. Ồ. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Tớ thấy một cái việc kiểm soát này cực kỳ cần thiết. Giống như kiểu, à, à, các, a, quán phải nhập từ đâu về thì phải có hóa đơn đầy đủ này, rồi cũng kiểm tra nguồn gốc rõ ràng này. Chứ tớ thấy là hiện giờ rất nhiều mặt hàng chủ yếu nhập lậu cậu ạ, nó không theo một đường chính ngạch đâu. Toàn ví dụ từ, kiểu, đi bên từ đi vượt rừng, vượt biển các thứ về đem đem đến quán cho quán không. Cậu, ơ, cậu thấy thế nào?
Thiệt ra là, kiểu như là, mình là người tiêu dùng á, thì mình khó phân biệt với lại dễ bị lừa. Giống như mình lấy đơn cử cái chuyện là lạp xưởng Hà Khẩu dạo gần đây á, lạp xưởng nướng đá gì đó. Cái, a, mình đi mình thấy những cái bài phỏng vấn mà, kiểu như là, nếu mà mình nhìn và mình ăn, kiểu như là, cây nó dài á, thì nó đúng là lạp xưởng mình tự sản xuất ở nhà, còn nếu mà cây nó ngắn mà nó tròn thì nó là lạp xưởng từ Trung Quốc nhưng mà không có giấy. Ý là, tại sao mà mình là người tiêu dùng cơ bản mà mình có thể nhận biết được cái đó. Thì thì nó sẽ cũng khó, kiểu như là, cái nguồn nhập á, mình hông biết được.
Ờ. Ờ. Khâu kiểm soát nà. Ờ. <laughs> Ưm. Ồ. Chuẩn chuẩn. Ừm. Ồ, thế à? Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Giống, kiểu, mình sao mà chả dám bữa bây giờ mình quá mình hỏi là: "Cô ơi, cô nhập hàng ở đâu đấy có an toàn không ạ?" <chuckles> Thì làm sao mà làm sao mà mình dám hỏi như thế được? Người ta sẽ ơ, người ta sẽ mắng cho ngay. Ơ, đúng là nhiều khi bởi vì mình chỉ có ví dụ như, kiểu, cái cái tâm trạng ví dụ, ơ, mong ở chỗ đấy sạch thôi. Chứ thực ra, kiểu, nếu mà, kiểu, để biết được cái quán đấy nó có sạch hay không thì không thể nào biết được.
Ừ. <chuckles> Cũng tùy thuộc nhân nhân phẩm, đúng hông? Kiểu như là, mình, à, mình cũng phải tùy thuộc được cái sự mà mình phán đoán, chọn lọc cái quán đó để mình ăn á. Kiểu như là, kiểu, mình chủ động để mình tỉnh táo thì mình sẽ hạn chế, ừm, ăn phải mấy cái quán bẩn. Ừm, kiểu như là, tìm hiểu về nơi bán nè, đọc những cái đánh giá hoặc là review trước đó.
Chuẩn nha, chuẩn, chuẩn. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Chuẩn nha. Nếu mà, kiểu, tốt nhất thì mình có thể ví dụ xem cái chỗ người ta nấu nướng xem thế nào, đúng không? Nếu mà, kiểu, chỗ nào, kiểu, nấu nướng, kiểu, cảm thấy lịch sự sạch sẽ thì chắc chắn là tớ nghĩ là chỗ đấy chắc có an toàn hơn một chút đối với những cái quán, kiểu, lụp xụp, ừm, ẩm thấp các thứ. Tớ sợ nhất các quán ẩm thấp ấy cậu ạ.
Ờ.

Mình có chứ. Ý là tại vì mình cũng, ơ, biết được cái ngày sản xuất và cái ngày hết hạn thì nó sẽ dễ cho mình trong việc kiểm soát.
Ờ. Ừm, chuẩn, chuẩn. Ừm, đúng rồi. Với cả tớ nghĩ ở trong đấy sẽ được, kiểu, ví dụ như các khoa khâu kiểm nghiệm kỹ càng ấy. Thì ví dụ như, kiểu, rau thì lúc nào cũng ướp ướp ở trong cái chỗ phần khu lạnh này, xong thịt cá các thứ ở trong khu lạnh này, thì tớ nghĩ sẽ có cái việc bảo quản sẽ tốt hơn. Nó không như ở ngoài chợ là nhiều khi là cái, ôi, kết quả nó khác mà không rõ nguồn gốc của sản phẩm ở đâu, ở đâu.
Đúng rồi. Cho cho nên là mình thấy là sống là để ăn, nhưng mà ăn là phải sống khỏe nữa. Cho nên là cái việc nà với vai trò là mình là người tiêu dùng á thì mình phải tỉnh táo, và mình phải yêu cầu cái sự minh bạch, mình nói không với những cái thực phẩm mà không đảm bảo nguồn gốc á.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn, chuẩn, chuẩn! Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn cậu về những cái chia sẻ của cậu hôm nay nha.
Nói chung là mình cũng, ơ, không thích mấy cái chuyện mà thực phẩm không rõ nguồn gốc đâu. Và mình thấy là, ừm, mình cần phải, a, <chuckles> chọn lọc nhiều hơn để mình không có bị đau bụng như hôm nay.
Ờ. <laughs> Phải cẩn thận nhiều hơn, đúng rồi, để cái để đảm bảo cho sức khỏe của mình nhá. Ô kê, chúc cậu có một ngày tốt lành, tốt lành nha.
Ừ. Cảm ơn bạn. Chào bạn nha.
Kê, bye bye.